ใช่ แล้วเราก็หวังว่า ลูกบอลน่ะจะกลับมาด้วยแบบหอบอะไรสักอย่างกลับมาด้วย อย่างเช่น เงิน
อืม อืม ลูกบอล ลูกบอลเงิน ลูกบอลงอนทอง อะไรก็ว่ามา อะไรเงี้ย แต่นี่ก็คือแบบขว้างแล้วก็หาย ขว้างแล้วก็หาย อะไรอย่างเงี้ย โยนเหมือน
ใช่ อ๋อ ก็คือแบบชื่อสงชื่อเสียงก็ไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้น
ใช่ ก็ไม่ได้ดีขึ้น เออ ไม่ <tsk> ไม่ได้ดีขึ้นแบบเหมือนอย่าง คือเราคิดว่า เราทุ่มเทไป อืม ก็เท่านั้นหรือเปล่า แล้วแบบในขณะที่เราทุ่มเทอะไรขนาดนี้ แล้วร่างกายสุขภาพเรา นอนไม่หลับนอนไม่พอ เออ ใช่ เราแบบเหมือนกำลังขายวิญญาณหรือ เปล่า อะไรอย่างเงี้ย นึกออกเปล่า? เออ
อือ ก็แย่ลง ๆ เนาะ แต่ไม่ ถ้าถามว่า ทำงานได้เงิน ก็ยังเอาไปปรนเปรอตัวเองได้
อือ
แต่อันนี้คือเงินก็เท่าเดิม อะไรก็ไม่เพิ่มขึ้น อ๋อ ก็เลยเป็นเหตุผลว่า ตอนนั้นก็เลยปล่อยวางจากงานตรงนั้นได้ จากการทำล่วงเวลาได้
อืม อือ ใช่ ใช่ ใช่ ๆ เออ นั่นแหละ
อื้อฮือ แล้วพอปล่อยวางแล้ว รู้สึกยังไงคะ? ก็รู้สึกว่าดีขึ้น สัพ สุขภาพจิต
รู้ส รู้ <chuckles> มัน มันก็มีได้อย่างเสียอย่างเนาะ มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ก็คือข้อเสียล่ะ อ่า ก็เราพูดถึงข้อเสียก่อนนะ เออ ข้อเสียก็คือปัญหากับหัวหน้า งานไม่มีคุณภาพเนาะ เออ แล้วก็ มันก็ส่งผลกับเรื่องงานด้วยแหละ แล้วทีนี้พอมา ค พอมาข้อ อ่า เราขอ ขอข้ามไปข้อ ข้อดีก็คือ คุณน่ะมีเวลาพัก คนเรา หมายถึงตัวเราอะเนาะมีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้น ใช่ มันก็ สุขภาพมันก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ สุขภาพดีขึ้น แต่สุขภาพจิตแย่ลง เพราะว่าเรื่องมีปัญหากับหัวหน้าเนี่ยแหละ อืม
อ้อ ก็คือ ปัญหากับหัวหน้า อา อะฮะ ก็แน่นอน อา อ้าว เป็น แต่มันก็ยังพอจะ แต่ถ้าสุขภาพร่างกาย ดีขึ้น ก็ สุขภาพจิตแย่ลง แต่ก็ยังไม่ถึงวิกฤตหรือเปล่าคะ หรือว่าก็รู้สึกว่าวิกฤตอยู่?
คือ คือ คือแรก ๆ มันยังไม่วิกฤตหรอกนะ เออ แต่พอแบบเหมือน ๆ นาน ๆ ขึ้น นาน ๆ ขึ้น มันก็วิกฤตอะ จนทำให้เราแบบ เออ เครียด เครียดจริง ๆ นะ เออ เรื่องตัน เรื่องสุขภาพจิตอะ เครียดจนแบบเหมือนกับ เอ่อ เราก็ เราก็ อืม ไม่ได้ไปหาหมอ แต่เรามีความวิ เราแก้ไขโดยการที่แบบ <tsk> เออ พยายามเล่า หรือระบายในสิ่ง อืม ในสิ่งที่เราเจอ หรือปัญหาที่เราเจอให้กับเพื่อนสนิทฟัง อืม
อา อืม อืม อย่างงี้เคยลองไปหาหมอไหมคะ? อืม อ๋อ ให้อับ เพื่อน ให้กับคนรอบตัว อ๋อ ก็มัน ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะ เพราะว่ามันก็เป็นการแบบมีคนมาให้กำลังใจ เออออห่อหมกกับเรา มันก็รู้สึกดี
ใช่

คือ <tsk> มันพูดยังไงอะ มันพูดยากมากเลยอะ คือด้วยความที่แบบงานมันก็เยอะอะ เออ เลิก 6 โมงอะมันไม่มีจริง มันไม่มีจริง จริง ๆ คุณ
อืม ถ้าเราปล่อยเมาส์ 6 โมงอะ เราจะเครียดกว่าเดิมหรือเปล่า? <chuckles>
มัน ใช่ไง คุณ มันเลยแบบ เออ มันก็เลยต้องทำแบบ อืม อย่างงั้นน่ะต้อง เออ ทำไปเถอะ อะไรอย่างเงี้ย จนเสร็จอะ เออ จนเสร็จ แล้วเรา เราเป็นอย่างเงี้ย คือแบบหาม หามรุ่งหามค่ำ โหมทำงาน อย่างเงี้ย
ทำไปเถอะ <chuckles> อืม นานหรือยังกับงานเนี้ย?
หลาย คือตอนแรก ๆ เราก็ทุ่มเทเนาะ ทำหลายเดือนเลย หลายเดือนเลย เออ ไม่ได้หลับไม่ได้นอน อดหลับอดนอน อย่างเงี้ย อืม
ค่ะ อ๋อ อา แล้วอะไรที่ทำให้เราสามารถทำต่อได้นานขนาดนั้นน่ะหลังเลิกงาน ไปเลิกแบบตี 1 ตี 2 อะค่ะ?
เรามีความรู้สึกว่าเรามีใจให้กับงานไง แล้ว เออ ชอบไหมเหรอ ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนึกออกเปล่า แต่ว่าเรา เรารู้สึกว่าเรามีใจให้กับองค์กรองค์กรนี้ เอ่อ เออ
อ๋อ เราชอบ อ๋อ อา อยากจะเติบโต อยากจะเห็นผล อย่างงี้เหรอคะ? เออ
ใช่ แล้วเรา แล้วเราแบบเหมือนกับ โอ้ อยากให้เจ้านายรัก <chuckles> เออ เออ
อ๋อ เข้าใจ ๆ มันก็เป็น มันก็เป็นความรู้สึกที่ว่า ถ้าเราทำเยอะ เขาอาจจะมองเห็นเราบ้าง อย่างงี้หรือเปล่า?
เออ เอ่อ คือถ้าเราทำงานเสร็จ เราทำงานดี เรา อะไรอย่างเงี้ย เออ เจ้านายเขาอาจจะรักเรา อะไรอย่างเงี้ย ก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็เลย อืม ม เออ เรา <chuckles> มันก็ มันก็ตาโหลไงคุณ ตาโหล
อืม อืม แล้วเป็นยังไงคะ? ไม่ มันจะเป็น มันจะเป็นเข้าคอนเซปต์ "คนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบาก" หรือเปล่าตัวเอง?